À, tất nhiên là có những lúc nó cũng sẽ hơi bất tiện một tí, ví dụ như mình đang đi ở đâu mình tạt tạt ngang giữa đường mình muốn mua thì mình không có ly hoặc là mình phải ghi nhớ từ đầu, mình phải tự nhắc mình là nhớ mang ly nha, nhưng mà dần dần rồi nó sẽ thành thói quen bạn, ờ.
Ừm. Đúng rồi. Nói chung là thành thói quen rồi thì không sợ nữa.
Với có một ừm, đúng rồi, và có một cái rất là hay là có một số quán người ta khuyến khích việc mình mang theo ly của mình á, thì, ờ, họ sẽ giảm giá cho mình ờ, ho ừm, đúng rồi, họ sẽ giảm giá, ừm, một số quán tất nhiên một số quán v khi mà bạn đã hành hành động như vậy, bạn đã để bạn đã chủ động bạn bảo vệ môi trường bằng cách là giảm cái lượng rác thải của mình, thì mình tự nhiên những cái thông tin về những cái quán xá họ họ khuyến khích cái hành động đó nó sẽ đến với bạn thôi, có nghĩa là khi mình chú ý sẽ biết.
Ồ, khuyến khích luôn ha, giờ tiến bộ ghê. Wow, được giảm giá luôn, nhưng mà chỉ một số quán áp dụng thôi, đúng không? Ừm. Công nhận về cái thói quen là giảm sử dụng đồ nhựa của bạn này, nó rất là tốt này, vậy thì, ờ, cái việc mà bạn đã tự ý thức được là phải sử dụng ít lại đồ nhựa nó cũng bảo vệ môi trường rất là nhiều ấy, nó có từ lâu chưa hay là, ờ, mới đây mới gần đây thôi, và ai là người đã truyền cảm hứng cho bạn vậy?
Ờ, mình thật ra mình cũng thực hành cái, ơ, việc giảm thải giảm dùng, ờ, ờ, rác thải một lần này lâu rồi, cũng phải nhiều năm rồi, ờ, và nhiều năm rồi ừ, đúng rồi bạn, thì lúc đó thì mình nhớ rằng có một cái, ơ, có một cái cửa hàng, ờ, bán chuyên bán những cái dụng cụ, à, ừm, ăn uống mà có thể mang đi cá nhân như vậy á, rất là dễ thương. Thứ hai là cái tiệm đó nó tên là sạp hàng Sen gì đó thì mình lên mình thấy những cái đồ trong đó nó rất là hợp, hợp cái ý của mình á, mình thấy rất rất là thích, thì từ đó mình mới tìm hiểu thêm là ồ, ờ, cái, ơ, cửa hàng này nó nó nó làm ra những cái món đồ đó để làm gì và xong mình mới, ơ, mình mới dùng thử, ừm, mình mới dùng thử và mình được truyền cảm hứng từ cái cái cửa hàng đó.
Ồ, lâu rồi sao? Wow, cũng rất là kiên trì. Ờ. Ồ, dễ thương sao? Ừm. Ồ, bạn tìm hiểu mục đích. Wow, là từ một cửa hàng thôi mà bạn đã có cái cảm hứng là bảo vệ môi trường cũng như là ít sử dụng đồ nhựa lại, ờ, vậy thì khi mà bạn, ờ, trải nghiệm những cái ngày tháng đầu tiên mà bạn bắt đầu thay đổi cái thói quen là, ờ, dùng nhiều đồ nhựa sang cái việc là bắt đầu bảo vệ môi trường ấy, ờ, bạn có gặp cái khó khăn gì hay không?
Ừm.

Đúng rồi, và những cái thứ rất là hay để mình có thể mang theo và mình cảm thấy đó nó là phong cách luôn á, chứ nó hông phải là một cái một cái, ờ, gì đó, ưm, nhàm chán để cổ vũ cho một cái v việc bảo vệ môi trường rất là xo rất là xa vời ở đâu á. Nhưng mà những cái những cái sáng kiến của những cái doanh nghiệp đó, họ làm cho cái người sử dụng cảm thấy như là dùng cái này là rất là rất là ngầu, rất là dễ thương, rất là phong cách á, ví dụ như là ống hút gấp gọn nè, hay là những cái túi xinh x những cái túi mà gấp lại được nhỏ xíu, có thể bỏ vô ví của mình luôn để mang đi khắp mọi nơi luôn rồi mở ra rất to đúng, có thậm chí có thể biến thành cái ba lô mang v va trên vai được luôn. Đó, thì, ờ, mình cho nên là đối với những người trẻ á, thì mình nghĩ rằng là bạn cứ giống như mình đi, cứ tìm những cái cửa hàng, những cái món đồ mà vật dụng mà mình cảm thấy thích, mình cảm thấy là mình thích khi được mình xài á, tự nhiên hổng quên nữa, <laughs> vì xài thích mà. Ừ, anh
Ồ, phong cách. Ồ. <chuckles> Đúng rồi. Ờ, mang đi mọi nơi luôn, khi mở ra thì rất to, đựng đồ thì rất là tiện, đúng không? Wow! Ừm. Đúng rồi, tự nhiên có cảm hứng liền. Ồ, vậy sao? Ưm, thế thì, ờ, theo bạn nhá, đối với một số người người ta nghĩ rằng là ôi giời ơi, bảo vệ môi trường là cái chuyện xa vời mà phải có rất là nhiều người hoặc là có cái chính sách gì đó đến từ nhà nước thì nó mới có thể hành động được, chứ một vài người thì làm thế thì có tác dụng gì, xong người ta cứ khuyên là thôi sống bình thường lại đi, thế bạn có cảm thấy là cái tư tưởng đó nó đáng bị bài trừ không?
Ừm. Đồng ý, ừm. Có, mà mình đồng ý với bạn là có một số người, người ta cứ nghĩ là thôi lỡ lần này rồi, hay là kệ đi, những cái, ơ từ những cái người những cái chính sách gì đó nó mới quan trọng nhưng mà thật ra là thật ra cái điều đúng á là thay đổi nhỏ của mỗi người á, thì mới là cái điều quan trọng á, nó tất nhiên nó đến từ nhiều phía nhưng mà nhiều cái thay đổi nhỏ cộng lại nó sẽ thành một cái kết quả khác biệt. Đúng rồi bạn, đó. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, nó thành cái lớn hơn. Ừm, nó thành một cái làn sóng rất là rộng lớn, lan tỏa đến nhiều người.
Đúng rồi, và để dễ nhớ lại thì là bớt sử dụng nè, rồi sử dụng đồ tái bớt sử dụng đồ nhựa một lần, dùng đồ có thể dùng đi dùng lại được và tự mang đồ đi, và là, à, không xả rác, đó là 3 cái 3 cái dễ nhớ nhất để cho ai cũng có thể áp dụng được.
Ừm. Ờ, tự mang đồ đi ha. Wow, công nhận, chốt lại vấn đề là những cái đó thì rất là thực hiện với mỗi người, đúng không? Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ nhá.
Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn.